Nah, ini nih, Kak. Aku pengen ngobrolin tentang jalan-jalan, deh. Oke. Ada nggak sih, Kak, momen yang bikin kamu tuh, ngerasa penasaran banget, waktu jalan-jalan?
Oke, ah. Ada nih Kak, ada beberapa cerita, nih. Aku ada yang, eee, temanya sedikit horor, ada yang temanya normal, nih, gitu. Nah
Mhm. Oke. Mhm. Boleh boleh tuh, diceritain tuh, yang, apa ya, yang mana, ya. Heng, yang horor dulu aja, deh. Penasaran, nih. <laughs>
Oke, deh. Nah, jadi gini, Kak. Aku kan dulu wak dari dulu kan memang sejak, eee, SMA itu suka naik gunung. Jadi ikut komunitas pecinta alamlah, di sekolah, gitu ya. Mhm. Jadi memang s kita sering naik gunung, sering, apa namanya, tuh, eee, ya hiking-lah. Terus juga ke air terjun dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang di alam terbuka, terutama di pegunungan, gitu ya mhm. Nah, sebagaimana ini ya, eee, pegunungan di wilayah Jawa itu kan, biasanya ada, suka ada cerita-ceritanya itu, ya. Betul. Heeh. Iya, gitu. Jadi, mmm, k nanti nggak boleh ini nggak boleh ini, gitu. Okelah, aku s aku sih, nurut aja deh, gitu ya. Wa walaupun memang, secara pribadi belum pernah ngelihat yang kayak gitu, gitu ya. Nah
Ah! Oke oke. Terus terus? Mmm. Ya y <chuckles> Kental unsur mistisnya, ya. Mhm. <chuckles>
sampai, suatu saat itu kan, di awal it masuk gitu kan, harus, apa, pelantikan dulu, ya, kayak pelatihan dasar, nah, namanya tuh. Nah, di mana kita tuh digembleng bangetlah, di, eee, di gunung itu. Entah push up, kadang-kadang jalan jongkok di atas gunung juga, itu ya. Pokoknya melelahkan banget, gitu, sampai, eee, bermalam di sana juga, gitu. Nah, bermalam kan pastinya, eee, nggak nggak bisa benar-benar tidur ya, Kak. Karena waktu itu, cuman, eee, diperbolehkan pakai tenda yang ponco itu lho, tenda kayak terpal gitu, dibikinin itu, jadi nggak bukan tenda tertutup. Yang glamping-glamping Kakak tahu, kan ya? Kalau glamping itu kan bentuknya kayak kubah. Nah, ini kayak tenda ABRI, tenda darurat, gitulah, lebih tepatnya, gitu. Jadi, memang bisa memandang ke, eee, ke depan bebas, gitu, ke sekeliling, gitu. Cuman, kalau hujan, nggak kehujanan, gitu. Pada saat itu, sih, memang nggak nggak hujan sih, gitu. Nah, mhm. Eee, mungkin karena kelelahan atau apa, gitu ya, al namanya juga orang bengong di hutan, eee, aku melihat ada segerombolan makhluk, gitu ya, yang seperti yang di film-film, gitu ya. Gitu. "Ni apa?" Gitu. Hmm, iya, gitu. Bentuknya
Mhm. Diksar, gitu. Waduh! Iya. Oke. Ah hah, heeh. Berarti kayak tenda darurat gitu, ya, Kak, ya? <chuckles> <chuckles> Untung, ya. Waduh. Ih, seriusan, Kak? Terus gimana tuh, reaksinya Kakak waktu itu, tuh, waktu lihat, gitu?
Iya, bentuknya tuh, kayak Kakak pernah nonton Harry Potter, kan ya, yang penjara Azkaban itu ya? Azkaban ya, kalau nggak salah. Nah, yang penjaganya itu kan yang bersay apa, kayak pakai jubah, begitu ya, modelnya gitu ya, mukanya nggak kelihatan, gitu. Nah, itu ada segerombolan, Kak, di depanku. Aku liatin aja. Heeh, gitu. Tapi anehnya memang nggak deg-degan, Kak. Kalau kita kan, kalau nonton horor kan ada jump scare-nya, ada, "Wih!" takut, gitu. Serem gitu. Nah, entah kenapa, kok ini, santai aja, gitu. Nggak ada rasa deg-degan, nggak ada, cuman ngeliatin, lihat-lihatan, gitu. "Ini apa sih, ini?"
Ya. Mhm. Iya. Heeh. Waduh, serem banget, dong. <chuckles> Iya. Kayak bengong aja gitu, berarti ya, Kak, rasanya ya? Kalau boleh tahu tuh, gitu ya, berarti?
Heeh, rasanya kayak betul, gitu, nggak ada deg-degan, nih, "Ini apa, ya? Oh, setan apa bukan?" Gitu, "Tapi, kok, nggak bergerak?" Eh, tapi mi bentuknya mirip, gitu ya antara mirip, ya atau perpaduan pocong sama itu tadi, eee, apa, Harry Potter, itulah. Eee, bentuknya heeh, gitu. Tapi, aku nggak berani cerita sama senior ataupun sama temanku, takutnya panik, nanti kesurupan kan, biasanya kan, kalau orang tuh lagi capek, panik, kesurupan. Ya udahlah, biarin aja dulu. Kalau pokoknya aku udah siap-siap pegang golok, karena memang kita dibekali, boleh bawa golok kayak untuk buka, apa, jalur, gitu ya. Pokoknya pegang golok, "Bergerak, gua lempar," gitu, "bergerak, gua lempar." Gitu aja, di dalam pikiranku. Gih. Pokoknya bergerak heeh, boleh boleh.
<laughs> Mhm mhm. Iya. Oke. Waduh! Benar benar benar benar. Waduh! Wah, eh. Buka jalan, ya. Mhm. Oke. T eee, sori nih, Kak. Heeh. Terus, apa namanya, di situ tuh posisinya, kan, berarti kayak camping gitu, ya, Kak? Itu ada berapa orang di tenda itu, Kak?
Ya. Kalau kita per tenda kan 2, cuman emang ada beberapa, eee, ini, apa namanya, ada seniornya di sebelah sana, ada, eee, teman-temanku di sampingnya, gitu. Jadi, cari kan memang diajarkan untuk cari tempat, yang kalau hujan, kita nggak, eee, kena, enggak berada di aliran air, gitu. Jadi memang ada agak berjaraklah, gitu. Nggak persis kiri kanan, gitu. Mhm, gitu. Aku cuman, tadi tuh, "Wah, pokoknya, kalau kalau dia bergerak, ini golok melayang," gitu, "langsung kabur." Gitu, ya. Aku tungguin aja, gitu. <chuckles> Pokoknya waspada aja begitu, gitu. Heeh, karena memang, eee, pada saat karena, jalannya juga berliku-liku ya, Kak, ya. Pada saat jalan itu, ada beberapa teman yang, ya mulai berhalusinasi tuh ada, gitu ya, melihat-lihat, gitu. Eee, at eee, aku nggak berani menambahkan cerita mereka, gitu, pada saat itu, bahwa, "Di situ lho, tuh ada, tuh." Gitu, nggak gitu. Takutnya tambah-tambah, kan. Tu, nah. Makin parno, gitu, Kak. Nah
Oh. Mhm. Nggak yang dekat-dekat, gitu, ya. Lempar golok. <laughs> Oke. Pastilah, ya. Mmm. Makin parno, ya. Oke. Mhm. Terus, ini Kak. Apa namanya, berarti di situ tuh kan, Kakak berangkat jam berapa, Kak? Dari bawah ke atas itu, sampai di atas jam berapa, Kak?
Nah, heeh, gimana tuh? Oh, kalau itu kan, dari sore, ya. Acaranya sih dari kalau nggak salah, sih, pa pagi pagi pagi, eee, dari pagi nyampe, eee, pos awal, terus, eee, ada latihan, apa namanya tuh, kayak, eee, apa, mountaineering-nya lah, istilah mountaineering, kayak rappelling atau apa dulu, gitu, baru lanjutin ke titik selanjutnya untuk nginap, gitu. Nah. <snorts> Nah, pada s mhm, pada saat itu kan memang, eee, aku tungguin, gitu ya, abis itu mulai terang mulai terang, gitu. Oh, ternyata, untungnya itu hanya, apa namanya ya, ilusi optiklah, gitu. Wah, untung aja untuk nggak tahu, kok tapi memang, di tempat itu, memang ada ben benda berbentuk kayak tiang-tiang gitu, ya. Entah pohon atau apa, gitu. Tiba-tiba berubah aja bentuknya, nggak nggak seperti yang tadi malam, gitu. Betul. Heeh. "Oh, ternyata ini, ya. Tapi kayaknya nggak mirip." Gitu, jadi, "Ah, udah deh, bodo ah!" Aku simpan aja, nanti begitu udah di sekolah, baru kita cerita-cerita, gitu. Intinya gitu. Jadi, benar-benar penasaran, gitu. Mau aku datangin, cuman, ini kan bukan film, ya? Kalau bukan film kan, buat apa? Heeh, lebih b nggak usah coba-cobalah, kalau menurut aku, kalau ini. Nggak usah penasaran-penasaran amat, cuman, "Ini apa?" Gitu. Masih penasarannya di situ. Gitu sih, Kak. Mhm.
Iya. Oke, pagi. Diksar itu tadi, ya. Oh, iya. Heeh. Wah. Loh, terus? Nyatanya apa, itu Kak, ternyata? Oh. <laughs> Oke, oke. <chuckles> Ah. Oke. Ya. Iya, jangan dicoba deh, ya. <chuckles> Benar. Oke. Mmm. Itu sekitar tahun berapa sih, Kak, kalau masih ingat, Kak, perkiraannya?
2000-an awal, kayaknya, ya. dua ribu ah udah cukup lama.
Wah, oh, sudah cukup lama, ya. Apalagi dulu belum ada hape yang kayak sekarang, gitu ya, bisa didokumentasikan, "Ini, aku lihat ini." Belum ada, ya. Jadinya, kayak menjadi cerita aja, gitu ya. <chuckles>
Belum belum. Heeh, itu cuman jadi legenda aja, legenda. <chuckles> Gitu. Heeh.
<laughs> Oke. Terus akhirnya, teman-teman Kakak pada tahu nggak, itu, Kak, dengan kisah Kakak ini?
Iya kan, eee, begitu kita pulang, sampai sekolah besoknya masuk, udah buka cerita semua, aku ngelihat ini, aku ngelihat itu, gitu. Ada yang, eee, apa namanya ya, eee, serem-serem juga. Ya aku, kok gua kemarin lihat di pas jalan ada ini gitu, aduh udah berkhayal macem-macem gitu, ada yang, eee, berkhayal ketemu di, apa, pasar malam gitu, padahal ada yang aku gandeng gitu, ada, eee, 1 temen yang gandengan gitu, he, jalan gitu. Tapi dia udah mungkin ngantuk atau apa, jadi udah banyak yang dia lihatlah gitu.
<chuckles> Oke. Mmm. Ah hah ah hah. Iya iya. Oke. Ya namanya alam sih ya, jadi kadang memang kita tuh nggak pernah tahu gimana-gimananya ya, Kak, ya.
Betul. Mhm. Prosesnya gimana, gak tahu sih, gitu Kak.
Bener, bener. Terus itu apakah heeh?
Tapi memang aku sih heeh, gimana? Gimana gimana?
Apak apakah itu jadi pengalaman Kakak yang paling wow gitu atau mungkin masih ada pengalaman lain Kak, yang menurut Kakak nih juga unik, tidak kalah unik dan tidak kalah anehnya dengan ini?
Kalau unik itu ada Kak. Kan itu kan yang pas ini ya, apa, istilahnya untuk yang seriusnya, untuk jadi pengurus gitu ya, jadi kita lebih lalu. Ah, tapi kan sebelumnya kan pasti ada yang tawaran-tawaran manis-manis dulu dong, biar orang mau melakukan kegiatan itu ya. Heeh, kayak, "Eh, itu ada ini tuh, bagus tuh." Jadinya kayak, jadi diceritain tentang, oh kondisi puncak gunung itu kayak gimana Kak, gitu. Terus, awalnya gitu jadi akhirnya, oh penasaran nih gitu, wah apa ya, kek di eh iya ya, bagus juga kan kita biasa kalau ngelewatin kayak daerah Puncak, daerah Bandung, itu kan cuman ngeliat gunung itu dari jalan tol gitu ya, jalan raya, tapi kan gak pernah nih ujungnya apa sih bentuknya gitu. Dia nempel ke mana sih tuh gunung, gitu Kak. Nah, akhirnya aku penasaran tuh, sampai akhirnya diajak tuh pas kelas 1 SMA tuh naik gunung yang pertama Kak, di Gunung Gede namanya, Gunung Gede, Jawa Barat tuh, Cibodas.
<chuckles> Oke, oke. Oh. Iya sih, bener. Mhm. Betul. Mmm. Gunungan, Gunung Gede ya? Oke. Terus terus terus, ada cerita apa Kak di situ?
Eh ya, Gunung Gede. Nah, itu, eee, memang pada saat di puncak itu yang luar biasa adalah pemandangannya Kak gitu, jadi kayak tempat ya memang, eee, kayak yang di berita-berita kemarin tuh yang Gunung Rinjani, nah itu persis kayak begitu. Eee, bentukannya tuh heeh, jadi cuman ada jalan setapak gitu, kecil ya, kurang lebih 1 meter, kiri kanannya jurang, gitu.
Oke. Heeh. Waduh, seram juga ya kalau kiri kanannya udah jurang sih.
Mhm. Betul. Ya itu tapi waktu itu masih muda, ya udah santai aja, dan Gunung Gede itu masih tergolong aman sih untuk pemula gitu, jadi enggak ada yang istilahnya naik 3 langkah, turun 1 langkah, tuh enggak gitu, cuman emang bisa naik terus aja, gitu. Jadi, kar eee cuman emang kagetnya adalah tadinya kan hutan-hutan tuh Kak, dah tuh hutan-hutan, tapi nanjak hutan itu, tiba-tiba pohonnya hilang, pop gitu, kiri kanan udah jurang, weh, kok udah kayak gini suasananya jadi berbeda banget, gitu. Jadi itu yang aku rasakan heeh, jadi, "Wah ini tinggi banget lho ini tinggi banget di atas awan kita," gitu. Terus itu jurang itu kawah yang masih berasep itu keliatan gitu, jadi memang, eee, pemandangannya tuh ya menakjubkan gitu. Wajarlah orang banyak yang rela sampai puncak, capek-capek, terus, eee, menikmati suasana di sana kayak gitu.
Ah, bener. Bener bener. Oh. Oke. Mhm. Lah? Oke. Mhm, oke. Ini berarti jadi kayak sebuah apa ya Kak? Kayak pencapaian gitu juga untuk Kakak gitu ya? Untuk bisa mendaki gunung itu ya?
Mhm. Ya. Mhm. Jadi kayak memang karena aku orangnya kan senang nonton film juga ya Kak, jadi ketika aku berada di situ kayak, ih ini tuh kayak di planet lain gitu ya. Karena kan enggak ada pohon ya? Nggak ada pohonan, nggak ada, udah nggak ada tuh, pohon enggak, udah enggak bisa hidup kalau di puncak itu Kak, gitu. Mhm. membatu ter
It mhm. Oke. Bener. Jadi murni pemandangan aja gitu ya Kak? Kabut.
Murni, eee, kabut gitu, kayak kita baru mendarat di, eee, planet asing nih gitu. Jadi ada khayalanku begitu Kak. Heeh.
<laughs> Oke. Unik sih. Unik unik unik. Wah, ternyata keren juga ya pengalaman Kakak ini mendaki gunung-gunung dan juga apa namanya, menemukan hal-hal aneh yang mungkin sebenernya gimana ya, bisa jadi itu tuh bener-bener hanya salah lihat atau mungkin ya jangan-jangan emang beneran loh Kak, nggak tahu ya. <chuckles> Bener. Oke. Tapi kalau akhir-akhir ini Kak, dewasa-dewasa ini nih, apakah ada mungkin punya kesempatan lagi gitu untuk mendaki-daki gunung atau mungkin jenisnya gitu?
Ya. Ya masih misteri itu ya, masih misteri. Heeh. Mhm. Mhm. Iya pernah sih, karena kan komunitas itu masih ada tuh grup WA-nya ya. Heeh, masih aktif gitu, cuman ya itu yang begitu datang ya sudah ini ya, laki-laki hamil semua kan, jadi memang harus, eee, gak bisa seekstrim itulah gitu kek heeh.
Oh masih aktif ya? Wow. <laughs> Laki-laki hamil. <laughs>
Eee bener.
Aduh.
Eee, udah kayak dulu yang temenku yang, apa namanya? Kita tuh mampu, eee, bawa carrier puluhan kilo sambil lari, gitu ya, sambil lari kan di gunung tuh udah gak jalan kita tuh, dulu berdua tuh. Jadi berdua masuk hutan gitu, udah lari ayo, je je je je cepet kare karena cuman buat survei, ya udah kita sudah sama-sama hamil sekarang kan gitu, gak bisa lahir lagi anaknya, gitu, cuman <chuckles>
Six pack ya? Gede-gede gitu. Hai. <chuckles> Sekarang, sekarang gendongnya anak, keres sama gendong yang lain ya Kak? <laughs> Udah bukan carrier.
Heeh, iya gitu. Akhirnya ya udahlah, kita gak jangan deh, eee aku pernah ditawari, eee, kita lagi ngobrol, "Kita naik yuk, Rinjani." Hah? Nggak lihat itu, eee, udah hamil let 10 tahun itu di bayi, nggak keluar-keluar, jangan deh. Kalo air terjun masih oke air terjun masih oke, gitu ya me Gunung Gede kayaknya masih oke heeh. Gitu.
<laughs> <chuckles> Oke. Mhm. Daripada resiko ya Kak di atas sana? Ah, oke. Tapi apa ya Kak, ada nggak sih Kak, satu momen yang bener-bener bikin Kakak tuh rindu banget rasanya untuk, apa namanya, mengulang lagi gitu sama temen-temen waktu me ngendaki dulu?
Ya kalau aku bilang sih memang pemandangannya kan tiap tempat kan beda-beda gitu ya.
Mhm.
Kayak di Gunung Gede itu menurut kaku, eee, spotnya itu yang pertama di puncaknya yang bagus tuh, terus sama turun sedikit gitu, jadi entah kenapa di atas gunung itu ada lemba apa kayak padang rumput luas Kak, gitu. Jadi kayak kalau Kakak pernah tonton apa, Jurassic Park yang pertama, nah itu kayak kayak begitu, itu yang, eee, yang pertama itu yang apa, rumput yang luas gitu. Nah, tap mmm, tapi dia di atas gunung gitu. Aku masih belum kebayang tuh sampai sekarang, '"Nih kenapa kok bisa ada gini bentuknya, gimana?" Soalnya kan d dulu belum ada drone ya, kalau mungkin kalau sekarang ada drone, eee, kita lihat deh, oh dia di gunung ternyata di sebelah mananya nih gitu. Eee, letaknya ini dan itu tempat, eee, apa, bunga
Oh, malah ada padang rumput ya? Mhm. <chuckles> Iya. Padang rumput luas, gitu ya? Betul. Mhm.
bunga yang itu loh, yang nggak bisa mati itu apa lupa, edelweiss gitu, jadi tumbuhnya edelweiss itu rimbun banget di situ pada saat aku, apa camping di situ jadi bener-bener pemandangannya full bunga edelweiss gitu, tapi memang nggak boleh dipetik ya, nggak boleh dibawa pulang, gitu.
Oh edelweiss. Iya, heeh. Ke, betul. Mhm. Wah itu bener-bener kayak istilahnya apa ya Kak, untuk apa ya, untuk orang yang belum pernah lihat, itu kayak bayangan surga mungkin ya? <chuckles>
Tul tuh.
Wah keren banget sih ini pengalamannya Kakak. Gila sih. Aku jadi kayak iri gitu pengen kan rasanya ke sana juga. <chuckles>
Mhm. Ya selama belum hamil gak papa Kak, gitu. Saya okelah kalau belum laki-laki hamil, okelah, amanlah, gitu.
<laughs> Oke deh. Bisa bisa. <chuckles> Oke, bisalah besok kapan-kapan coba diagendakanlah. Wah, ini makasih banyak ya Kak sharing-sharing-nya ini, jadi makin penasaran aku rasanya. <chuckles>
Iya sama-sama Kak, aku mau semoga nanti sampai jumpa lagi.
Oke. Boleh kali ya kalau misalnya aku mau tanya-tanya tentang mendaki lagi.
Oke baiklah.
Ya oke. Makasih Kak, sampai jumpa lagi.